Allora, <clicks tongue> mi chiedevo ma c'è un'avventura, del tipo improvvisata così, che t'è capitata per caso e che tuttora ti ricordi, insomma, che t'è rimasta impressa?
Sì, assolutamente. Ehm, c'è stata 1 volta, ormai qualche anno fa, penso 4, 5 anni fa, ehm, con 2 miei amici, ehm, in un weekend lungo, abbiamo preso la macchina e siamo andati a finire in Liguria, ad Alassio, ehm, però non abbiamo organizzato niente. Quindi, semplicemente
Mh-mh. Mh. Ah, oka ma da da da dove partivate? Scusami, se siete finiti in Liguria partendo da dove?
Allora, io abito in Lombardia, quindi abito in provincia di Milano e ci siamo fatti, appunto, una macchinata e siamo arrivati e siamo arrivati in Liguria, e
Mh-mh. Quanti chilometri di distanza, diciamo da da dove vi s
Ehm, guarda in realtà i i chilometri onestamente non ti so dire, ma ti posso dire che sarà stato un, boh, 3 u 3 ore di macchina, 3 o 3 ore in macchina tutte, ehm, in in autostrada, <tsk> ehm, abbiamo portato dietro la tenda e, diciamo, un po' di cose per per sopravviviere, ehm, durante quei quel fine settimana. Ehm, è state a appunto un classico esempio di avventura improvvisata, che ehm, in cui mi sono divertito molto e che mi è rimasto impressa.
3 ore di macchina, ah okay, okay. Mh-mh. Okay. Ho capito ma, ehm, voi siete partiti quindi tipo di venerdì, di sabato? Quanti giorni siete stati poi fuori?
Sì, mi pare siamo partiti venerdì mattina, mhmm, pen sì mi pare venerdì mattina, e siamo tornati poi domenica sera.
Domenica sera, ho capito, ehm, quindi è stato così improvvisato una mattina, vi siete incontrati, vi siete sentiti: "Ragazzi partiamo, andiamo all'avventura." Vi siete pre uhm, pres okay. Senti, e come avete scelto poi diciamo, vi siete ritrovati i Liguria camminando, camminando, e poi com'è che avete che posto avere scelto per fermarvi, per uhm, dove do dove siete stati a dormire, fondamentalmente? Eh.
Sì. Sì, sì. Esatt Esa <chuckles> Sì, allora questa è una bella domanda perché sostanzialmente non avevamo prenotato niente, quindi non avevamo preno prenotato un campeggio, un hotel, un un Airbnb ma avevamo, appunto, la nostra tenda e abbiamo cominciato a girare sopra la città in macchina, ehm, perché ci sono, mi pare, delle colline sopra Alassio, e dopo 1 oretta buona che stavamo girando abbiamo trovato, ehm, questo spiazzo fuori città dove c'era, ehm, un un ca un prato, diciamo, con degli alberi e un rudere abbandonato, ehm, e quindi ci siamo ab abbiamo parcheggiato la macchina lì e abbiamo piantato la tenda, e siamo rimasti là
Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Ah. Cioè, n no non curandovi cioè, mhmm, mhmm, non chiedendo magari se quello era un posto tranquillo, uhm, cioè, così, avete tro trovato 'sto posto, "Okay, ci mettiamo qua." Okay.
No, no, niente. Sì, sì. Anzi, ti dico la verità, una delle ultime forse l'ultima sera, siamo tornati tardi in quel posto lì e abbiamo visto che un'altra macchina aveva avuto la stessa idea, e quindi anche anche loro avevano campe avevano pian
Sì. Mh-mh. Ah. Ah, okay. Quindi avete scoperto voi, avete dato l'idea ad altri pe <chuckles> pe' creare un un posto da campeggio, ho capito. Senti, e come avete passato la giornata fondamentalmente? Cioè, una volta voi siete partiti la mattina, siete arrivati là dopo qualche ora, quindi avete girato, eh, poi vi siete piantati là la sera e quindi poi, il giorno dopo, come l'avete affrontato? Diciamolo, com'è sta o perlomeno com'è stata la prima notte, insomma, a dormire lì in un posto, insomma, ehm, isolato dove eravate solamente voi? Magari un po' d'ansia, o u p qualche pensiero particolare? O avete
Eh, sì! <chuckles> Esatto. Mah, guarda ti no, no s ehm, scusami ti ho interrotto, finisci pure la domanda.
No, no, dico, o avete dormito tranquillamente, cioè se non lo so, come com'è stata la prima sera?
U guarda, io c'ho ho un ricordo molto bello, molto positivo, <clicks tongue> e a parte magari qualche zanzara, perché comunque era estate, ehm, per il resto abbiamo passato una bella serata, ehm, ci siamo messi un po' a raccontarci un po' di storie, ehm, sotto alle stelle perché, poi essendo fuori città si il cielo si vedeva un po' meglio, ehm, quindi in realtà, mhmm, siamo stati un po' spensierati, insomma. Uhm
Mh-mh. Mh-mh. Ah, bello. Bello, interessante una cosa certo. Ah bello, bello, bello. E poi siete andati a letto tardi sicuramente, insomma, fra una chiacchierata e
Sì, allora la prima sera <blows air> mah, la prima sera magari non tardissimo, e poi le altre le altre sere, sì, abbiamo fatto un po' tardi.
Okay, e poi, ehm, l invece, la il giorno dopo quando è iniziata la giornata come l'avete affrontata?
Allora, la giornata è iniziata, ehm, con una colazione, diciamo con delle merendine o dei biscotti che avevamo portato da casa, uhm, e i del latte bevuto direttamente dal cartone, ehm, poi e niente siamo andati in spiaggia, perché comunque era estate, c'era un sole che spaccava le pietre
Mh-mh. Ma era vicino il dove stavate voi la la spiaggia? O d d o sempre co tramite la macchina? Avete preso la macchia lì? Okay, e e le tende le avete lasciate lì?
Eh, tramite la macchina si era un po' un po' distante. Ehm, questo è un dettaglio che non ricordo, probabilmente l'abbiamo lasciata montata lì, probabilmente.
Ah, quindi col rischio che magari al ritorno no <chuckles> okay, oka eh beh, era un'avventura quindi, insomma, i rischi dell'avventura ci stanno, no? E e quindi avete passato poi la giornata al mare.
Sì, sì. Non ce ne fregava nient <chuckles> <chuckles> Sì, sì, sì. Sì, abbiamo passato la giornata al mare, abbiamo conosciuto delle ragazze, ehm, perché ci eravamo messi sugli scogli, mi pare, ed e de di fianco a noi c'erano queste mhmm, queste 2, tr no, queste 3 ragazze penso, e appunto, mhmm, che si erano messe lì anche loro, e abbiamo passato la mattinata a parlare del più e del meno
Ah. Ah-ah. Mh-mh. Ah-ah. Ed erano del posto loro? Oppure erano turiste?
ehm, for Ehm, loro mi pare di sì che fossero non magari del posto, ma sicuramente più vicine, ehm, al posto quindi comunque sì, sì, erano, mhmm, uhm, più locali rispetto a noi.
Ah okay, okay. E poi è finita lì oppure, ehm, ehm, diciamo è un'a n'amicizia che, tipo, vi siete incontrati anche dopo? Avete preso qualche appuntamento pe' la sera? O l'avete solo diciamo, avete passato solo la mattinata così a
Allora, in realtà abbiamo passato solo la mattinata, e ti spiego anche perché: ehm, io, ehm, ero molto interessato a 1 di queste 3 ragazze, che però lei era già era fidanzata, e quindi nel momento in cui l'ho scoperto ovviamente, ehm, ho ho lasciato perdere.
Okay. Mh-mh. Ah, ah, ti è ti, uhm oh! ti è caduta la <chuckles> la mandibola a terra! No! <chuckles>
Eh, sì, sì, sì. Però, il mio amico il mio amico invece, che era un un gran furbone, ha preso il numero di un'altra delle 3, e mi ricordo che si sono sentiti per qualche tempo e poi però, mhmm, mi sa che la cosa non è andata in porto perché eravamo troppo distanti.
Sì. Ah-ah. Okay. Ambè, u beh, la distanza è sempre un intoppo per queste cose. Senti, mentre poi allora questa era la giornata di sabato, giusto?
Sì. Sì. Ehm, sì poi, ti dico la verità, un altro un'altra cosa importante nella giornata è che siamo andati a mangiare in trattoria, che è una trattoria, mhmm
Sì. Se. Ma d sempre di giorno a pranzo, dici? Okay.
Sì, sì a pranzo, a pranzo. Ehm, siamo andati in questa trattoria di cui, <tsk> ehm, non ricordo il nome però è una trattoria molto rinomata ad Alassio, e fanno anche, appunto, specialità genovesi quindi, ehm, anche il pesto fresco, piuttosto che il pesce cucinato come lo fanno loro e abbiamo mangiato veramente ben cioè, ehm, è stata una delle mangiate più più buone che che io ricor
Mh-mh. Buono. Buono, buono. Bene. Ah. Embè, poi dopo il mare, no, che il mare di solito mette sempre fame uo <chuckles> poi, insomma, dopo la <chuckles> la la la s la serata in campeggio, magari che <chuckles> eh sì, ci sta. Senti, ehm, e quindi questo a pranzo, giusto? Quindi a pranzo, e poi dopo pranzo? Che avete fatto?
Brava. Bravo. Eh, eh, sì. <chuckles> Esatto, esatto. Dopo pranzo siamo ritornati al mare e ci siamo rivisti ancora con le ragazze. A adesso che che mi ci fai pensare, abbiamo giocato, mi pare a beach volley con loro.
Mh-mh. Ah. Ah-ah.
E e niente poi abb siamo stati là tutto il giorno praticame siamo stati tutto il giorno al mare, ehm, e sì, abbiam passato una bella giornata.
Bello. Okay, quindi poi siete ritornati alla al vostro campeggio, alla vostre alle vostre tende. Senti e per e per quanto riguarda le le docce diciamo per fa' la doccia, dove dove come vi siete provveduti?
Si, si. Allora, questa è un altra bella domanda di cui, ehm, non ricordo la risposta onestamente, ehm, penso che, ehm, ci siamo sì ci siamo docciati che penso con le docce sai quelle che ci sono in spiaggia?
Con il l'acqua del mare, <chuckles> okay, vabbè gius <laughs> Dei lidi, okay, sì, sì, sì, sì. Vabbè, ci si arrangia, è un'avventura quindi ci sta, non è che, certo, ehm, e quindi poi insomma, ehm, avete passato la giornata lì, siete ritornati alle vostre tende naturalmente e quindi è arrivata la giornata di domenica.
Penso che l'abbiam fatta cos Sì, sì. <chuckles> Sì, sì, sì.
Okay, e quindi domenica ome come l'avete affrontata, diciamo prima della de del ritorno?
Allora, giornata di domenica anche questa giornata di mare, ehm, anche se forse avevamo cambiato spiaggia. Ehm, diciamo la domenica me la ricordo un po' meno, non non non ti so dire come mai e la cosa che mi ricordo molto bene è che abbiamo mangiato in una pizzeria, ehm, che anche questa è molto rinomata, è stata mi pare una delle pizzerie più buone d'Italia, ehm sì, sì, di quell'anno lì in cui eravamo stati e mi ricordo che facevano queste pizze stile napoletano, con il cornicione alto quindi.
Mh-mh. Mh-mh. Addirittura? Okay quelle, mhmm, a fa col forno a legno naturalmente, cornicione alto, okay.
Bravissimo e la cosa molto interessante era che tu potevi, ehm, scegliere un impasto, ehm, con dentro dei carboni attivi, quindi ti arrivava que questa pizza napoletana nera, bravissimo, che sembrava tutta bruciata, no? Però in realtà non e non era brucia e e questi carboni hanno una funzione benefica per il nostro intestino e quindi diciamo ti puliscono un po', ehm, l'intestino, no, ehm, Il giorno do
Ah. Nera praticamente. Eh, invece era ok <laughs> Certo. Ed era molto particolare cioè, dop ma per lo era buona il gusto, per lo cioè,: se
Sì, sì, ti dico, i in realtà poi al gusto non c'è moltissima differenza, no.
Molta differenza cioè solo il colore fondamentalmente.
No, sì, sa un po' effettivamente sa un po' di di carbone però cioè non è è un po' di affumicato, insomma non è un un sapore sgradevole, anzi No, no, anzi te la consiglio.
Mh. Un gusto sgradevole, okay, e come prezzi invece sia la trattoria che la pizzeria quanto di i ehm, so' stati onesti dico oppure hai trovato che magari erano dei prezzi un po' alti, e soprattutto che m'hai detto che era una delle delle pizzerie più più rinomate e famose in Italia, come prezzi?
Sì, ehm, allora penso che la pizzeria sia stata effettivamente un po' più cara, ehm, della della trattoria però in realtà in trattoria abbiamo mangiato molto di più e quindi poi le 2 cose si si si equiparano, secondo me. Ehm, la cosa bella della trattoria è che comunque ti portavano queste porzioni, ehm, di di un'abbon sì, abbondan e poi c'era un clima, un'atmosfera molto, ehm, sì friendly, insomma molto familiare, ehm, anzi questi camerieri all'inizio ti trattavano anche un po' male. <chuckles> Al sì, sì, sì, hanno questo modo di fare molto burbero.
Mh-mh. Mh-mh. Abbondanti. Calda. Okay, okay. Ah. Ah, tipo a la la parolaccia da a Roma, tipo <laughs> non proprio così, perchè se no uno cioè, ci deve anda' preparato, no, in un locale del genere. <chuckles>
Sì, bravo, no non proprio così che ti insultano. <chuckles> <chuckles> Però poi in realtà, uhm, abbiamo preso confidenza e addirittura c'hanno offerto il dolce, so' stati molto bravi.
Ah okay, okay. E quindi arriviamo a alla pranzo della domenica, ehm, terminato il pranzo, com'è andata po come si è si è si è evoluta la giornata?
No, no, no. Sì. Ma poi probabilmente siamo stati un po' in giro per per la città, abbiamo un po' girato il centro, ehm, che comunque essendo estate c'era molta gente, c'eran tutti i negozi, ehm, aperti, no, con magari qualche bancarella, ehm, e poi p ehm, penso che piano, piano, ci siamo avviati verso casa.
Mh. Ah-ah. Verso casa. Okay, cioè siete ritornati s la la tenda la tenda, sempre l'avevate lasciata là o l'avevate già caricata in macchina?
Sì. Ehm, la tenda penso che l'abbiamo lasciata lì fino all'ultimo, uhm, <chuckles> sì, sì, sì, perché poi, ehm, forse addirittur non so se ave eravamo proprio in ferie, quindi c'era balenata l'idea di restare ancora un paio di giorni no, ehm, però poi avevamo finito
Ah fino all'ultimo proprio. <laughs> Oka <laughs> Eh beh, eh sì, e voi quello è il brutto, quando inizia a piacerti un posto, no, cioè è brutto staccarsi, no, quindi quasi
Eh sì. Però poi, ehm, mi ricordo io avevo finito i vestiti, avevo una canottiera che siccome era sporca da un lato, l'avevo girata al contrario, me la mettevo quindi <chuckles> e comunque era ora di tornare a casa.
Eh. <chuckles> Era, ora ora va era quello il viaggio, si era già programmato, perché comunque e quindi è stata una bella una bella esper quindi vi siete siete tornati, verso che ora più o meno alla fine, a che ora vi siete ritroa
Si. Eh, alla fine, gira che ti rigira, in serata penso magari per le 9, ehm, per le 9, 10 di sera.
In serata. Ah per le 9, okay, okay, quindi soddisfatti insomma, di questo di questo weekend rilassati, ehm, ed è una una cosa che rifaresti subito, cioè appena l'occasione, la rifaresti?
Assolutamente sì, io sono un un amante di queste cose un po' all'avventura, anche magari fare viaggi da soli, ehm, sono sono un po', mhmm, mi pia mh, sì, mi piace molto farmi sorprendere Bravo, sì, sì, sì, esatto esatto, anzi consiglio molto anche anche a te, se se ti va di provare.
Avventuriero, ti piace la cosa d'avventura. Improvvisare, improvvisare, bello, bello, ci sta, ci sta. Ehm Assolutamente, assolutamente. Guardi d t t trovi co ti trovi con u con uno che <chuckles> fondamentalmente è la tua stessa, diciamo, la tua stessa mentalità, ehm, e quindi mi trovi mi trovi d'accordo. Va bene, è stato un piacere, grazie per la tua per la tua, ehm, per le tue risposte, per il tuo racconto, insomma è stato davvero, ehm, divertente e interessante, ehm, e mi hai fatto venire non ti nego, mi hai fatto venire voglia di fare prima possibile un weekend <chuckles> con amici, perché fondamentalmente credo che la compagnia sia il fattore principale, indipendentemente da dove si va, da da come si va, no, eh, quindi quella è la cosa più importante.
Ah perfetto. <chuckles> Sì, sì, sì, sì, sì. Fatelo perché perché vi divertite.
Va benissimo, va bene, è stato un piacere, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima.
Ciao, anche per me.
Ciao, ciao.